ใช่ ครับผม
ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ย ต้องพูดเลยว่า เรื่อง เรื่องการต่อรองเงินเนี่ย มันก็ส่วนใหญ่เราจะเจอกัน อ่า ถ้าเป็นผมเนี่ย อาชีพปัจจุบันผม ก็คือเป็นไกด์ ใช่ไหมครับ ผมก็จะมีหน้าที่พานักท่องเที่ยวไปเที่ยว เอ่อ ตามที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
ครับผม อา ครับผม อา ครับ
แล้วก็ต้องไปช่วยเขาแบบต่อรองราคาซื้อขายกับแม่ค้า อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม
อือ อา ๆ นึก นึกภาพออกอยู่ครับ เอ่อ ครับผม แล้วอย่างเงี้ยครับ คุณ คุณเคยได้ไปแบบว่า อ่า ต่อรองเงินกับพวก หรือว่าเป็นไกด์ให้กับทัวร์ศูนย์เหรียญบ้างไหมครับ?
ซึ่ง ครับ ถ้าเรา ครับ อ๋อ อันนั้นผม ผมไม่ค่อยยุ่งอะเลยครับ ทัวร์ศูนย์ เหรียญครับ ผมทำทัวร์ 100 เหรียญอย่างเดียวเลยครับ ถ้าเงินไม่เยอะผมไม่ทำครับ
อ้อ อา โอ้โฮ! ไม่ธรรมดาจริง ๆ นะครับผม แล้วคุณไปต่อยังไงอะครับผม?
อา ก็ถ้าสมมติว่า เรา ค สามารถทำให้ลูกทัวร์เราซื้อของได้ในราคาถูก หรือว่าพอใจเขาเนี่ย ผลที่ตามมาเนี่ยมันก็จะมีแบบทิปจากลูกทัวร์ ใช่ไหม เวลาไปคุยกับแม่ค้าเนี่ย ผมก็จะพยายามสับหลอกด้วย ด้วยความที่เราเรียนมาเยอะ อา แม่ค้าเนี่ยเป็นตาสีตาสา เราก็หลอกเขาเลย อะไรเงี้ย
อืม ผิด อา อย่าแน่ะ ผม อืม อา ครับผม อา ก็คืออาจจะตะล่อมเนาะ อาจจะไม่ได้หลอก หลอก เออ ตะล่อม ๆ อะไรประมาณนี้ อืม ก็ ครับผม
เออ เออ เออ ใช่ ๆ ๆ มันตะล่อม ๆ ใช่ครับ เพราะว่าตอนแรกเขา เขา เขา เขาทำผมก่อนครับ เหตุการณ์หนึ่งผมจำได้เลย เขาบอกว่า "ส้มไหมคะ ส้มไหมคะ?" เขาขายส้ม เขาบอกว่า
เออ ครับ ครับผม อา ๆ ครับผม
"ส้มไหม? เอ่อ จ โล 25 สี่โลร้อย" เขาบอกงี้
อา อา ครับ ผ